Peor error por ¿por qué? Porque la llamarada fue un poquito más fuerte, y entonces todo aquello fum, salió una humareda tremenda y y dije: "Bueno, ¿qué hago?" Pues lo único, como todos, ¿verdad? Como todo buen ser humano que reacciona en ese momento, o que no reacciona, empecé a correr de un lado para otro, corrí por el teléfono, g l aquí e entre nos, dije: "Mamá ayúdame." <chuckles>
Ujú. <laughs> <chuckles> Ajá. <chuckles> Oye, como, quiero quiero preguntarte, a raíz de eso, ¿ahora tienes algún extintor? Porque, digo, cuando tienes un incendio provocado por aceite, por ejemplo, lo peor que puedas hacer es echarle agua. Eso dicen los bomberos, ah <chuckles>
¿Verdad? Sí. Así es es pues, a exacto, ese fue mi error, como te lo acabo de decir, ese fue mi error, echarle agua. Entonces, ahora, ¿qué crees que descubrí de la cocina? Pues no utilizar agua cuando haya fuego, ¿verdad?
Sí. Exacto. <chuckles>
¿Sí, no?, afortunadamente, bueno, reaccioné un poquito y, ¿qué hice? Bueno, eh, pues, las primeras tapas que vi, las más grandes, agarré y pum, se la puse encima, y asunto arreglado. Y ahora sí, después de pasar el susto, y que el que mi corazoncito se saliera, de suplicar que mi mamá estuviera aquí presente para que me ayudara, ¿verdad? <laughs>
Ujú. <chuckles> <laughs> El momento en el que no querías vivir solo, oye <chuckles>
No, ahí sí, mamá. Bueno, pues, ¿qué más hacemos? E eh, así somos los seres humanos, <giggles> ¿cómo ves?
Y cuéntame, ¿alguna receta que sí cocines, porque digas, es muy fácil, me saca de de apuros, y es lo único que me gusta hacer?

Sí, mira, me baso, más que nada, sobre todo en la en la inteligencia artificial. Afortunadamente, mira sí, ahí tengo, bueno, primero veo que tengo, tampoco soy chef, ni como te comenté, ¿verdad? Mi problema es la cocina, ¿y sabes qué? Me pasó algo curioso, algo curioso. Sí, mira, me pasó exactamente que una vez puse una sartén a calentar, puse el aceite a calentar. Bueno, ¿qué crees que hice?
Uy, es increíble. <giggles> Ya quiero saberlo. Ujú. Lo dejaste.
Hice un un exactamente, lo descuidé por estar haciendo otras cosas, bueno, ese e eran de esos días que tú estás completamente relajado, que dices, bueno, es sábado, es día de de no solo de cocinar, también hay que darle un poco de aseo a la casa, y y arreglar la ropa, y cositas de esas, ¿verdad? Sobre todo el el las tareas domésticas. Bueno.
<laughs> <laughs> Ajá. Ujú.
¿Qué pasó? Que me fui, puse la sartén a calentar y vertí el aceite. Entonces me fui por mi ropa, dije: "Bueno, aprovecho el tiempo y me voy por la ropa sucia, y la meto a la lavadora, programo la lavadora y listo". Entonces, ¿qué pasó? Que ya no tenía jabón, el jabón que se le ponía a la lavadora. Imagínate, mi mente exacto. Mi mente fue: "¿Sabes qué? Lánzate".
<giggles> <laughs> Y fuiste por el jabón. <laughs> <laughs>
Lánzate por el jabón a la tienda y dije: "Pues, qué, al acabó aquí la esquinita". ¿Y la sartén? ¿Y la estufa? ¿Y el aceite? Pues, se me pasó. Entonces, pues, yo cuando regresé, no, hombre, aquello ya era un una llamarada tremenda porque, pues, se empezó a incendiar, ¿verdad?
<laughs> ¿Qué tal? No, no, no inventes. Oye, pero, <giggles> pero, híjoles, no, es que, mm, híjole, e es que dices: "¿Qué me engancha de cocinar o de la cocina en casa? ¿Es sobrevivir, no?" <laughs>
<chuckles> Sí. <chuckles> Eso yo pienso que es lo que me f pasa a mí, yo no cocino, yo sobrevivo en la cocina. Entonces, ¿cómo le hacemos ahí? Pues, bueno, rápidamente mi mi reacción fue, pues, ¿qué crees? Echar agua. Y ahí estoy así como como en las películas, o, en las caricaturas, eh, abro la llave, pongo una jarra y casi, casi que, a ver, ¿a qué horas? Miro el reloj, no se llena, medio se llena, bueno, pum, así se la aviento, se la aventé.
<laughs> <laughs> Okey. Ujú.
No, peor error.